Hımm. Peki, eee, nasıl başladı, çok yorucu bir tempo muydu, öncesinde gerçekten tatil olduğunu hissettin mi ve nereye gitmiştiniz? Hani paylaşırsan çok mutlu olurum.
Hı hı. Tabii, tabii ze zevkle. Şöyle Amalfi kıyılarına gittik biz, İtalya'da başladık aslında. Ab aslında balayımızı bayağı uzun planladık. Yaklaşık böyle 20 güne yakın bir süre diyebilirim. Eee, bu arada planlaması da o bütün düğün hazırlıklarıyla beraber aslında onu planlamak da zordu. Çünkü bol gezmeli bir rota yapmak istedik. Eee, eşim de ben de. Bir de hiç gitmediğimiz yerlerdi bu özellikle Amalfi kıyısı. Eee, o yüzden adım adım, eee, planlayarak öncesinde çalışarak nerede ne yenir, içilir güzel
Hı hı. Hımm, hımm. Anladım. Hı hı. A, çok güzel! Hı hı. A, çok, çok, güzel! Peki, bu öncesinde çalışma dedin, yani öncesinde çalışmada mesela nerelerden faydalandınız? Genellikle bilgileri nasıl topladınız? Iıı, bunları da paylaşabilir misin?
Hı hı. Tabii, tabii. Şöyle ben aslında çok fazla hem böyle gezi programları, YouTube'da işte sosyal medyada izlemeyi de seviyorum veya Netflix'te falan da oluyor mesela. Bazı güzel, eee, nerede ne yenilir ya da o kültürlerin alışkanlıkları mutfağı falan. Eee, böyle programlar izlemeyi çok severim. O yüzden de haritamda, eee, bir yere gideceğimiz belli olmasa bile, işte gördüğümde hoşuma giden bir yer varsa mutlaka işaretliyorum gitmek istediğim yer diye. Eee, hatta not da alıyorum işte nerede görmüştüm ya da burada ne yenir ne iyidir, falan, ya da bir arkadaşım tavsiye verdiyse de öncesinde, onları hep böyle haritamda, eee, biriktiriyorum aslında.
Hımm. A, harika! A, çok güzel. Hı hı. Çok güzel! Hı hı. Peki beklediğin gibi çıkıyor mu? Yani genelinde, özelinde, bu tatilin özelinde, genelde bu planlamalar, yapılan listeler, gittiğin yerler bir beklenti yaratıyordur diye düşünüyorum. Hani bunlar beklediğin gibi çıktı mı?
Evet. Şöyle, Amalfi'de bu bayağı zorluydu, yani tartışmalı. %50-%50. Çünkü hem çok turistik bir yer olduğu için ve böyle genelde böyle romantik de bir yer. O yüzden böyle balayı özel günler vs. için de giden çok fazla kişi var. Öyle olunca mesela bazı restoranlar gerçekten çok yüksek fiyatları olabiliyor. Ya
Hı hı. Hımm, evet. A, fiyat performansı beklediğinin üzerinde çıktı o zaman. Bunu diyebilir miyiz?
İş ya işte çok değişiyor, ya. Genel olarak doğası, eee, işte restoranları, or o böyle o şehrin sokakların verdiği hissiyat, eee, müthiş inanılmaz. Yani paha biçilemez bence çok güzeldi. Özellikle de Capri ve Positano, eee, bence çok güzeldi, gerçekten harikaydı, ya. Özellikle denizi de çok güzel, coğrafyası da çok güzel, çok otantik bir havası var mesela, Positano'nun, eee, ama
Hı hı. Hı hı. Evet, çok güzel! Hımm, harika olsa gerek. Hı hı. Tabii. Mesela denize, ııı, girip böyle yüzmelik, hani Türkiye'deki bildiğimiz deniz kenarı, deniz tatilleri gibi mi?

Eee, Roma, tabii, buraya göre, tabii, Roma'nın şeyi apayrı yani zaten, böyle, bir tarihi
Şehir hayatı. Aslında orada şunu mu hissettiniz yani deniz kenarı, eee, bir deniz hayatından, işte, o deniz kıyafetleri, terliklerden bir şehir hayatına, eee, geçiş mi oldu orada?
Evet, aynen. Çünkü biz eşim de ben de çok fazla, böyle, deniz mesela hiçbir zaman şey yapmayız. Türkiye'nin de mesela Antalya'daki otelleri ya belki dünyanın her yerinden insanlar geliyor 1 hafta 10 gün ama hiç bizim tercih ettiğimiz bir tarz değil o yani. Biz daha böyle gezelim yeni deneyimler yaşayalım yeni yerler keşfedelimi
Hı hı. Evet. Doğru çok popüler. Hı hı. Ay, mesela yeni lezzetler tadalım mesela yeni restoranlar Hı hı.
Evet, yani daha renkli olsun çok güzel bir tablonun içinde olalım değil de tabloya sürekli bir renk katalım isteyen bir çiftiz.
A, harika, çok, çok güzel bir anlatım oldu. Peki Roma nasıldı? Böyle istediğiniz gibi oldu mu tablonun renkleri?
O yüzden de Valla gerçekten oldu. Orada da, tabii, biz bütün tatili planladık ama Roma'ya ile dair hiçbir şey planlamamıştık yolda giderken hemen internette Nasıl? Spontaneydi, evet, tabii, tabii, çok spontaneydi, eee, ve böyle giderken yolda ben otel baktım hemen böyle eşyalarımızı koyduk otele, eee, hiçbir yer ya yine haritamda birkaç yer var ama detaylı bir plan yapamadık. Kaldığımız otele en yakın benim haritamda işaretli yer neresi diye, eee, bir tane, böyle, bara gittik hatta yani barında oturduk böyle hemen 1'er bir şey içelim derken orada Kanadalı bir çiftle karşılaştık tanıştık. Eee, o
Ha, spontaneydi yani. Spontane, hı hı, evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Ay, çok güzel. Ve tavsiye aldınız. <chuckles>
Aynen. Onlar dedik ki, işte, "Ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Böyle böyle. Şu buradan, işte, şuraya gidelim." diye düşünüyoruz dedik. Sonra onlar da bize, eee, "Biz oraya dün gittik. Çok güzeldi ama bize de birinin tavsiye ettiği bugün gideceğimiz gizli bir bar var." dediler. Böyle, bir şifresi varmış. Onu çözüp girebiliyormuşsun falan.
Hı hı. Hımm. O, harika! A! Çok enteresan. Mesela, nasıl bir şifre bu?
Evet. Eee, bir tane web sitesinde her gün değişiyormuş. Böyle quiz gibi, böyle, test gibi bir şey yapıyorsun birkaç soru yanıtlıyorsun. İşte, onları bilirsen de sana giriş kodu gibi ya da, işte, bir şifre veriyor bir kelime veriyor. Eee
A! Hı hı. Eee, çok ilgi çekici! Hı hı. E, böylelikle hem müşteri topluyor hem müşterinin kitlesini kitleyi de canlı tutmuş oluyor orada. Öyle bir amaç var anladığım kadarıyla. Aslında güzel bir pazarlama taktiği yani.
Evet. Aynen, aynen, ve çok güzel ve içeri girince internet çekmiyor. Pos makinesi falan yok. Yani, böyle, eskilerde, böyle, 70'lerde 80'lerde gibi bir ortam, eee
A! <chuckles> Roma'da mı burası?